Hmm, kadang-kadang mungkin ada ya, Kak, tapi aku juga berusaha memilih yang memang beneran estetik gitu, Kak. Jadi nggak asal juga gitu ya, nggak peduli ini terus udah gitu, tapi aku kadang-kadang ngambil. Tapi, eee, percaya atau enggak itu banyakan foto-foto itu cuman kesimpen doang gitu di-posting enggak, di paling banter pun sekarang heeh, sekarang aja kalau misalnya aku upload aja kayak ke FB atau ke mana, itu pun jatuhnya album private, Kak, jadi cuma aku yang bisa lihat lagi, hanya untuk ngosongin ini
Oh, iya iya iya, <chuckles> untuk konsumsi pribadi aja berarti ya, mhm. Oh, <chuckles> berarti untuk iya lebih lebih untuk nyimpen aja sebenarnya kan bukan untuk dibagikan atau dilihat oleh orang lain gitu. Nah kalo mungkin kaya kalo trend kaya mungkin trend, eee, apa, fashion, atau gaya berpakaian, atau sesuatu yang mungkin lagi viral kayak gerakan-gerakan, tari-tari, velocity, apa segala macam. Nah, itu tuh pernah nggak pengen juga sih? Atau mungkin ikut-ikutan, misalnya teman kantor bikin trend velocity nih, "Eh ikut juga dong," kayak gitu pernah gak sih?
Heeh, iya. Betul betul. Iya. <laughs> <chuckles> Eee. Aduh aduh kalo yang itu sih aku kurang relate ya Kak, maksudnya kayak, mmm, aku suka olahraga zumba, oke. Tapi kalo untuk begitu-begitu, ah nggak deh kayaknya, aku menikmati aja. <laughs>
Oh. <laughs> Nah, iya kayak apalagi heeh, kalau olahraga kan banyak yang trend sekarang orang kayak, eee, lari ikut, eee, ikut lomba ra lari itu dipamer gitu, atau mungkin olahraga-olahraga yang lagi trend kayak apa, padel sekarang yang lagi trend, nah itu di-posting, berarti Kakak enggak ya?
Heeh. Mmm. Ah, nggak sih tetap

Eee, kali-kali aku posting maksudnya biar, eee, orang juga kan tahu aku ada di situ gitu, cuman maksudnya minat aku juga terbatas gitu loh Kak. Maksudnya enggak semua aku jadi ikutan tren gitu ya, tapi misal nih kalau kayak nari aku paling, eee, senengnya itu latin dance. Itu juga karena alasan kesehatan sebenarnya sih Kak, aku melakukan itu tadinya
Oh, iya, oke oke. Oh, iya iya.
gitu. Terus kayak olahraga ya zumba doang gitu, terus emang sih ibu-ibu zumba itu kan sering banget juga kan, eee, pakai bajunya bareng terus, eee, syutinglah apa segala macem. Heeh.
Oke. Iya. Iya terus, eee, apa, model-model terbaru atau merek-merek terbaru yang benar-benar lagi, eee, hits gitu di sosial media atau di mana, nah ngikutin gitu. Misalnya kayak untuk lari sepatunya modelnya kayak gini nih sekarang, nah ikutan juga beli gitu.
<laughs> Iya iya, tapi aku enggak sih, Kak. <laughs> Iya iya iya, tapi aku enggak Kak, enggak ikutan yang gitu karena buat aku
Oh enggak ya? Enggak berarti enggak terbawa arus. <chuckles>
Enggak dong Kak. Eh kalau kita mau ikutin semua fashion itu, duitnya juga kenceng banget Kak, kita ini masih banyak kebutuhan yang lain deh. <chuckles>
Iya sih. Eee, oke oke oke, berarti ukur eee, apa, eee, kon kondisi finansial juga mempengaruhi ya? <chuckles>
Mengukur kemampuanlah ya, heeh. Nggak juga sih, tapi kalaupun ada uang aku juga nggak kepikiran tuh mau begini dan begitu dengan itu gitu. Iya, maksudnya kan
Oh oke. Berarti lebih memilih menabung aja? <chuckles> Iya daripada dihabiskan heeh, daripada dihabiskan untuk gaya hidup kan Kak ya. <chuckles> Heeh.
Heeh, betul. Kayaknya itu lebih penting nggak sih Kak? <laughs> Lebih penting iya, heeh, gaya hidup kan banyak kan nanti buat pamer, apakah benar kebutuhan kan belum tentu.
Nah bener bener bener. Be belum tentu butuh atau hanya sekadar, eee, apa, pengen aja iya betul.
<chuckles> Heeh. Cuman iseng doang, heeh. tapi nanti kayak udah 2 minggu, 1 bulan juga lupa gitu kan, ngapain gitu kan. <chuckles>
Nah iya, kayak mungkin se e apa, eee, ada orang yang ikut-ikutan olahraga tapi ternyata cuma untuk, eee, viralnya aja dapat viralnya aja, tahu-tahunya sebenarnya nggak dilakuin secara rutin gitu kan. Oke, nah ada nggak sih Kak strateginya biar, eee, apa yang Kakak lakuin itu tetap, eee, konsisten dan, eee, itu me tetap ke jati diri Kakak, eee, sendiri gitu? Jadi nggak yang terbawa arus itu gimana sih biar, eee, tetap konsisten dengan diri sendiri dan nggak terbawa arus?
Iya, heeh. Iya iya, begitu sih, Kak. Mmm.